والله أنت جيت لي على الجرح يعني أنا ما باحبش خصوصًا لو حد متعشّم فيّا، ويطلب مني حاجة ما أقدرش أقُول لأ، غصب عنّي ما باعرفش يعني، وبابقى تعبانة وطالع عيني وماما تقُول لي: "ليه يا بنتي كده؟" وأنا ما هاساعدها يعني هاساعدها، أنتِ مغصوبة يعني؟ آه مغصوبة، مش هينفع أرُدّ حَدّ طَلَب مِنّي حاجة يعني، أنا على طول مقتنعة إن كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بس، أنا طول ما أنا في حوائج الناس، ناس هالاقي ناس في حوائجي.
إمم. أيوه، أيوه. إمم. بالضبط. جميل جدًا، يعني بس ده مش شايفة إن ده ضد، ضد فكرة أنتِ بتقُولِي باقُول لأ كتير، يعني فكرة إن أنتِ بت بتيجي على نَفْسِك علشان حَد، ضِد الفكرة بتاعة إن أنتِ تقولِي لأ؟